Ja, das hast du gesagt, ne? Wahnsinn, ne? Die Autoversicherung und alles, ne?
Ja, es ist absolut Wahnsinn und ich traue mich nicht, ähm, da 'n bisschen rumzushoppen und zu sehen, ob ich's billiger kriege, weil ich Angst habe, ich kriege dann gar keine Versicherung mehr.
Mhm. Ja, das hast du gesagt, ja. Es ist, also, wirklich aber die müssen doch man kann doch nicht gezwungen sein, einfach so zu akzeptieren, dass die Versicherung einfach immer mehr verlangt, ja? Also, das ist doch das ist doch 'n Irrsinn. Und dann hat man keinen Ausweg und kann sich nicht 'ne andere Versicherung holen. Das das ist doch äh, was hat das mit Demokratie zu tun? Mhm.
Ja, ja. mit der Hausversicherung, haben wir ja gar keine Wahl, weil wir unser Haus ja noch nicht abbezahlt haben. Mit der Autoversicherung könnten wir halt die Sache runterstufen auf das legale Mindestdings. Ja, denkt man eben auch dann drüber nach. Ich war sehr, sehr glücklich, damals hatte eine Ratte mein Auto gefressen. Und da war ich sehr froh, dass das die Versicherung das bezahlt hat, ja. Die, ähm, die die Bremskabel durchgenagt und da war das ganze Auto im Arsch. <snorts> Ja.
das hast du gesagt, ja, ja. Mhm. Ja. Na ja, klar. Mhm. Ach Gott. Ja, das glaube ich, ja, ja. Och, oh, oh, du Schande. Ja, sicher. Wahnsinn, ne? Ja, und da musste dann halt ne? Und ich glaube, man denkt dann auch so: „Na ja, wenn ich jetzt die Versicherung nach unten schraube und es passiert was“, ne? Ja, ja, eben. Ne? Es ist, also, äh ich hoffe wirklich, dass sich da was tut.
Ja genau, dann stehst du erst da. Aber ja, Geld Geld macht macht die Beziehung in unserer Familie im Augenblick ziemlich heikel. Und Und mit meiner Mutter auch. Also, meine Mutter, die die besteht darauf, dass ich komme. Ich sage: „Ich habe das Geld nicht.“ Na ja, ich habe den Flug gebucht jetzt, aber dann hat sie gesagt: „Okay, dann bezahle ich dir eben den Flug.“ Und dann hat sie's aber ewig nicht gemacht und ewig nicht gemacht. Und ich hatte den Flug schon gebucht und dann saß das auf meiner Kreditkarte. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt: „Hey, was ist denn nun? Überweist du jetzt das Geld?“ Meine Schwester, die die sagt: „Ja, ne, das muss ich dann schriftlich haben.“ Weil das letzte Mal hat sie's auch bezahlt und hat sich dann hinterher bei mir beschwert. Und Und ich sage: „Also, <groans> echt mal jetzt, ich ich muss nicht mir diesen langen Flug antun. Ich will überhaupt nicht.“ Und Und ja, also <exhales> na ja, und dann hat sie hat sie dann hat sie dann irgendwann dann das Schreiben für meine Schwester unterschrieben. Die ist eben auch so 'n so 'n Büromensch, ne? Hat das Geld überwiesen. Aber jetzt, jetzt fühle ich mich verpflichtet, dass ich dann die ganze Zeit bei ihr bin und nicht noch irgendwie Urlaub mache, weil's ja.
Ach Mensch, das tut mir leid. Ach, immer noch, also, sie will, dass du auf jeden Fall ja, mhm. Okay. Mhm. Ja. Ja, o Ja. Ach. Also, sage mal. Ne, ja eben. Kannst du den noch könntest du den theoretisch noch Mhm. Ja, ja. Aha. Ach, du Schande. Ja, klar. Aber könntest du denn den den irgendwie den Flug noch verschieben? Also, umbuchen irgendwie? Ja, ja, ja, Mensch du also, ja. Mhm.
Ne, der ist jetzt gebucht und alles. Aber ich du, ich ich werde ihr sagen: „Dann komme ich eben nicht mehr, dann müssen wir uns eingestehen: „Ich kann's mir nicht leisten und du kannst es dir auch nicht leisten.“ Und so so mal.
Ja. Ja. Ja. Ach Mensch, du, das tut mir leid jetzt. Also, hoffentlich nicht, ne? Und hoffentlich k kannst du auch noch 'n bisschen also, gehen und genießen, sagen wir's mal so.
Ja.

Ja, ne, ich es ist es ist nicht einfach, ne? Also, das ist ich glaube, ähm, ne, das ist grade in in so 'ner, äh, Lage, wie wir momentan alle sind auch, ähm, ist es echt schwer, ne, das alles so aufrechtzuerhalten, ne? Und und
Ja, es ist es ist der größte Streitpunkt zwischen mir und meinem Mann die ganze Zeit und der sagt immer: „Mecker doch nicht dauernd.“ Aber ich muss dauernd meckern, weil ich diejenige bin, die finanziell die Übersicht hat und er kauft immer irgendwelchen Firlefanz, wo wir kein Geld dafür haben.
glaube ich dir gerne. Mhm. Mhm. Ja. Ja, sicher. Mhm. Ja, ja, ja, ja, ja, na ja, das ist
Jeden Monat sinken wir tiefer in Kreditkartenschulden und ich werde bisschen wahnsinnig mit dem Mann.
Ach,. Ja, ist ja verständlich, ne? Das ist na ja, vor allen Dingen, das ist ne, ed ich ich glaube, das ist diese Umstellung, ne? Also, ich für mi ich muss
Ja, genau, er hat er hat den er hat den Umschwung nicht nicht begriffen und nicht geschafft, dass er eben jetzt viel weniger verdient als früher und dass wir nicht mehr d so dass es verschiedene Dinge wo er auch sagt: „Ach ne, sag mal, spinnst du, das ist doch kein Luxus.“ Aber für mich ist eben dieses Starbucks-Zeug ist inzwischen Luxus.
Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Natürlich ist es du die die spinnen doch. Das ist ja ein Wahnsinnsgeld. Ich ich habe, äh, das neulich schon immer erzählt gehabt, ich habe ja meine ganzen Kaffee-Gänge und so weiter komplett eingestellt, ne? Also, das war so für mich das war ganz klar.
Ich ich gehe nie ja, und und er jetzt er geht auch nicht und gibt aber unseren Kindern Geld dafür, wo ich dann sage: „Sag mal, hast du 'n Knall? Wir wir können uns das nicht leisten, aber du gibst unseren Kindern Geld dafür. Ja, die sollen gefälligst aus ihrem Bett aussteigen und 'n Job sich holen irgendwo“, was auch nicht so einfach ist.
Ja. Das ist erstmal ist es schlechter Kaffee. Ja, und es ist ja auch Genau. Ja, richtig, richtig, ne? Und das ist Du, aber das sind ja Kosten also, ich weiß nicht, wie's bei euch ist, aber bei uns hier kostet also, zu Starbucks gehe schon mal gar nicht. Also und das Café, wo ich hingegangen war
Ja, das mache ich schon 10. nicht. Aber ich habe früher diese in den Flaschen, weißt du, diese. Aber du, ich gebe keine acht Dollar aus für so 'n Vierpack.
Oh ja, kenne ich. Ach Gott, ja. Abhängig, dass ich mit Nein, das ist doch 'n Wahnsinn. Das ist also, d du, ich müsste ehrli also, das sind die Dinge, da spare ich jetzt da ich gebe das sehe ich überhaupt nicht mehr ein. Bin doch nicht wahnsinnig. Ich gebe doch nicht 6,50 $ oder 7 $ für 'n für 'ne Latte oder irgendwas hier. Das ist, ne und da musst du noch tippen. Also, ne, d du wenn du das jeden Tag machst?
Die spinnen sowieso dass äh, die machen ihren Job, Gott verdammt noch mal. Aber dann dann dann kriegst du immer d d diese Schuld eingeimpft, ne? Und wenn die das Ding da zu dir rumdrehen und du weißt genau, dass sie dann sehen, ob du Tip gegeben hast oder nicht. <chuckles>
Ja. Natürlich. Ja. Ja. oder nicht, genau. Furchtbar ist das. Also aber weißt du, das sind wirklich Kosten, wo ich sage, ähm, ne. Also, da äh, da da ich habe das mal hochgerechnet, ja? Wenn du das mal auf 'n Monat rechnest und dann mal aufs Jahr rechnest, das ist 'n das ist 'n richtiger Urlaub mit Flug, ne?
Ja. Ja, es ist es ist absolut bescheuert. Aber, äh, verschiedene Dinge, die man eben braucht, die sind eben auch sauteuer. Was mich im Augenblick völlig in die Knie bringt, das sind unsere Versicherungen.
Ja. Ja, ich weiß. Mhm.